Sí, mira, y es que es bien importante porque en ese aspecto emocional que mencionas tam viene como lo mental, la situación mental, la situación psicológica. Entonces, por ejemplo, hay personas que creo yo, o me ha tocado ver, que están obsesionadas con ser mamá, obs u obsesionados con ser papá, ¿no? Y llega, creo que a veces un punto en el que no es sano.
Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Ajá, claro. Ajá. Claro, ajá.
Y y cuando no pueden, o cuando no logran, o sea, ese ese papel emocional, lo siento que los puede llegar a afectar de una forma negativa sin si no lo logran, ¿no? Entonces, les pones más presión, les pones ell o ellos mismos se ponen más presión sobre ellos mismos.
Ujú. Por supuesto. Sí, individualmente, y en pareja, ¿no? Claro. Ajá.
Ajá. Entonces, creo que sí es importante manejar ese aspecto emocional que dices, eh, de una forma, pues, a lo mejor con ayuda psicológica, pero de una forma madura y lógica, en la que no te puedes dejar llevar solamente, a lo mejor, por un deseo, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, no nada más no porque yo quiera ser mamá, o sea, desde que tenía 5 años, ¿no?, me me ese era mi sueño, casarme y tener casa, y familia, ¿no?
Ujú. Claro. Por supuesto. Ujú. Ujú, ujú, ajá, y tener hijos. Ajá.
Pero, oye, también todo las pec los demás aspectos, ahora por ejemplo, médicos, que
Por supuesto, ujú, el tiempo.
que eso supera ya lo emocional, ¿no? O sea, ese m médico como dices, el tiempo, lo económico, o sea, te puede superar lo emocional, entonces también hay que trabajar ese aspecto para que no sea lo único el único factor que influya en la decisión. Exacto.
Claro. Que influya. Ujú. Por supuesto. Oye, y aparte de todos estos factor bueno, el dinero, l eh, la salud, el tiempo que hablamos, ¿tú consideras que hay cierta edad en la que eh, o sea, un rango de edad, digamos, en el que si alguien decide ser, eh, padre o madre, tener hijos, eh, deba deba como? Bueno, no deba ten este, ¿pueda, ah, o enfocarse a tener hijos, o sea, entre los 15 y los vein? No sé, ¿cuál qué qué piensas tú en ese en este aspecto?
Ujú. Ujú.

¡Uy! Sí, ¿cómo no? <chuckles> Sí, o sea, y más que nada, por ejemplo, yo ahorita actualmente llevo, eh, 6 años con mi pareja, entonces, nunca faltan las di cua ¿para cuándo el anillo, y para cuándo la familia? Y de que: "Oye ya pronto, porque ya, no sé, ya se acercan los 30". Eh, tienes que poner, o sea, ¿sabes? Y es como de, uy, o sea, no me apures de que porque porque mira yo a mí no me gusta ese aspecto de de, por ejemplo, cuestionar a las a la gente, en especial a las mujeres, en este aspecto de maternidad o de matrimonio, porque uno nunca sabe la situación en la que está pasando esa persona.
Ah, okey. Ujú. Ajá. Claro.. <laughs> Sí. Ajá. Por supuesto ajá. Ujú. Ujú. Por supuesto, los antecedentes, el lo actual, claro, claro. Ajá.
Ajá, entonces imagínate tú, por ejemplo, que yo hubiera tenido por cuestiones médicas, o sea, un aborto espontáneo, ¿no? Y yo no se lo yo no se lo anuncié al mundo, y tú vienes y me cuestionas de que para cuándo. Oye, pues no te no no quiero comentarte, o sea, de la situación tan difícil que estoy pasando, no me hagas esas preguntas. Siento que no son preguntas, ya en esta actualidad, que s no son bien vistas. Ajá.
Claro. Qué difícil. Ujú. Claro, hay que respetar, ¿no? Claro, claro, siempre siempre respeto, y e y y y el e y no el en y no el juzgar. Oye, y aparte de estos factores materiales que ya me comentaste, económicos, este, y también de de lo que estás viviendo actualmente con tu pareja, ¿crees que hay ha hay una, eh, un factor emocional que deberíamos de de de considerar, revisar, antes de tomar, o que tú considerarías antes de tomar una decisión de de de ser mamá?
Ujú. Ujú.

Es que mira, ahorita estamos en un mundo, por ejemplo, yo soy aquí de México. Entonces, estamos en una situación económica, yo creo que barbarisísisima, con con los precios, con la inflación, con los salarios. Entonces, creo que sí hay que tener muy claro. No digo que sea imposible, pero creo que, en lo menos, a mí, en lo personal, sí se me haría, por ejemplo, muy estresante, por ejemplo, el no poderle da ofrecer a mis hijos lo que quisiera darles, eh, no nada más lo que necesiten, pero, sino también como que lo que quieran, ¿no? Digo, a lo mejor esto en un aspecto ya más grande, pero, em, sí. O sea, es importante tenerlo en cuenta, porque ¿cómo los vas a mantener? O sea, si a lo mejor no te puedes mantener ni tú solo, o, tú con tu pareja, si a apenas si llegan a fin de mes, o, no sé, sus gastos son tan fuertes, o, lo que tú quieras. O sea, ¿cómo planeas, pues, mantener a 1, o, 2 3, o, lo que quieras tener?, ¿no? O sea, pero ya nada más con 1 es suficiente para poner en perspectiva, o sea, o tener en cuenta, o sea, este este factor que yo creo que es sí, o sea, creo que es de los más importantes realmente. O sea
Ajá. Ajá. Ujú. Claro. Ajá. Claro, claro. Ajá. Ujú. Por supuesto, no, no, no. Exacto. Ujú. Económico, por sí, sí, sí. Por supuesto, porque tienes que tomar en cuenta la alimentación, la vestimenta, lo a escuela, los ¿no? Lo todos los los factores, em, exter bueno, si van a tomar clases, si no, si lo que sea. Pero, em
Ujú. Sí.
en en en este aspecto, eh, ¿tú decidirías tener hijos, eh, en caso de que s decidas tenerlos tú, eh, sin una pareja, ¿no? ¿O o o s o o, consideras que que es importante hacerlo entre 2 personas, ¿no? Un papá y una mamá.
Ujú. Mira, yo soy hija de mamá soltera. Entonces yo, desde mi experiencia como como hija, ¿verdad? Yo creo que claro que es posible, eh, no no tiene nada de malo, y no siempre es por bueno, ya es los la de ah, pues, e son las situaciones de divorcio, o, de que falleció el papá, o, la mamá, y yo nada más soy hija de ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá, ella deci decidió ser mamá soltera, entonces creo que si esa fuera mi mi posición, mi mi decisión, o sea, creo que sí lo podría llevar a cabo. ¿Qué es más difícil? Claro que sí, porque recae todo en una sola persona, n no significa que que en pareja sea más fácil, pero, pues, sí es más sencillo el poder apoyarte en otra persona, ¿no? Entonces
Okey, ujú. Ujú, ujú. Claro. Sí, claro. Ajá. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Por supuesto. Y y y en tu caso específicamente, este, ¿lo ideal para ti sería en pareja, o o, cualquiera de las 2 as opciones es está bien?
Ujú.